Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais heu, ça va, non. Honnêtement, je j'y arrive, heu, assez facilement, heu, dans le sens où bah, tu vois? Par exemple, heu, le soir, heu, bah, j'évite de m'y remettre. Heu, tu vois? Heu, quand je j'ai travaillé en journée alors sauf si bien sûr j'ai un imprévu, que j'ai pas eu le temps vraiment de terminer tout ce que je je voulais. Heu, il est arrivé que, heu, je me remette un peu le soir devant devant le PC mais bon, en général, heu ouais voilà, tu sais? C'est vraiment quand quand, heu, j'ai pas le choix et puis que j'avais quelque chose d'urgent à terminer où bon ben là, heu
OK. Oui. Mmh. D'accord oui. Oui quand c'est quand il y a pas le choix. Mmh mh. Oui donc tu évites quand même, heu, tout ce qui est mail, heu, répondre au téléphone après une certaine heure. Histoire d'avoir vraiment ton temps pour toi ou que tu as pas ça qui te trotte dans la tête, quoi?
Ouais. C'est ça. Ouais, exactement, c'est c'est tout à fait ça donc heu, là, je je vais m'y remettre, heu, et et de bon cœur quoi parce que bon, voilà, j'aime bien quand même que mon travail soit bien fait. Puis sinon, je vais pas bien dormir d aussi donc heu donc voilà, au moins après
Oui, quand même. Oui c'est ça, c'est quand même pour toi aussi pour, heu, pour, heu, pour te sentir bien, heu, et pour prévu pour en profiter au maximum finalement, des avantages, heu, que que ta situation te te propose, quoi?
Bah, oui, voilà, c'est ça. Au moins, heu, bah, tu vois? Je fais ce que j'ai à faire et puis après, je je vais me me coucher, heu, sereinement quoi, on va dire, donc heu mais heu, c'est vrai qu'en général, le soir, heu, le PC est coupé, heu, vraiment, je je je passe du temps, heu, bah, avec mes chats. Je je prépare à manger, je voilà, heu, tu bah, tu vois? Limite, heu, si je rentre pas trop tard, ben, ou heu, si je termine pas trop tard, heu, ici en télétravail, bah, heu, tu vois? Je vais faire quelque chose dans la maison. Heu, un petit coup de ménage, un petit coup d'aspi heu, ouais, voilà. Heu, ce sera ça que j'aurais pas à faire le lendemain. Heu, voilà, je m'occupe des né mes chats, je leur donne à manger, je passe un peu de temps avec eux, je joue avec eux et cetera. Enfin, tu vois? J'essaie quand même de me faire des des soirées, heu, des soirées tranquilles quoi, heu, heu ouais, voilà et le téléphone, bah, tu vois? Heu, c'est pareil. Bah, je, heu, je vais, heu, un petit peu aller sur les réseaux, heu, le soir ou heu, heu, répondre à des messages, heu, de ma sœur ou d'amis, heu, mais heu, après, heu, b heu, ça n'a rien à voir avec le le travail quoi. Tu vois? Je vais pas utiliser le le téléphone, heu, par rapport à mmh, à une activité, heu, professionnelle quoi. C'est vraiment, heu, le téléphone, heu, détente un petit peu et puis mais et puis voilà, quoi, je j j'essaye de m'organiser comme ça.
Mmh mh. Oui, si b d'accord. Oui s s'occuper du ménage, voilà les animaux. Mmh. Oui, b des soirées détentes, heu, un peu pour toi, OK. Mmh, tes proches, heu, tout ça. Oui. OK, oui, je vois. Mmh mh. Et pour toi c'est D'accord et c'est quoi l'élément le le plus important justement pour réussir à à trouver cet équilibre? Si par exemple il y a quelqu'un qui voudrait faire un peu comme toi, avoir plus de temps pour t soi, heu, et moins ben, pour le et moins être concentré sur le travail. Pour toi, c'est quoi l'élément le plus important pour trouver cet équilibre?
Mmh.